जी, तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे साथ हुआ ये है कि कुछ सालों पहले मुझे एक एक्सीडेंट हो गया था, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद अ, मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हुई, कुछ दिनों मुझे चलने में दिक्कत होती थी, मुझे उठने-बैठने में दिक्कत होती थी और फिर उसके बाद जब मैं फिज़ियो के साथ मेरी अ, लंबी अ, एक प्रकार से कहा जाए, तो ट्रीटमेंट चला मेरा या ए मेरे के साथ उनके साथ मेरी सिटिंग्स रही, तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने आप में इम्प्रूव किया और काफ़ी अच्छा मैं महसूस करता रहा। कुल मिला के अगर मैं कहूँ, तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया हूँ, चलने-फिरने, उठने-बैठने में <sniffs> और एक्सीडेंट से पहले मेरी जिम करने की, वर्कआउट करने की, एक्सरसाइज़ करने की, योगा, प्राणायाम, व्यायाम करने की मेरी आदत रही थी और मुझे करने में बहुत मज़ा आता था। कहीं न कहीं मैं अपने आप को एक फ़िटनेस फ्रीक बोलता था। अब क्या है कि अब मैं उठ तो च चुका हूँ, अब मैं खड़ा हो चुका हूँ, चलने-फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी दर्द उठ जाता है, कभी-कभी अ, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि अभी क्या है कि मेरा थोड़ा-सा वेट पुट ऑन हो गया है। मैं चाहता हूँ, उसको थोड़ा-सा अ, कम किया जाए किसी तरीके से। तो मैं व्यायाम करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो डर अब अंदर बन चुका है, वो घर कर चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि और प्रॉब्लम अ, शुरू हो जाए। अभी अच्छे-भले खड़े हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ऐसा ना हो कि वो दिक्कतें फिर सामने आ जाएँ, वो दर्द फिर से उठ जाए। अम, इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, तो कहीं न कहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं फिर से व्यायाम शुरू कर पाऊँ या एक्सरसाइज़ शुरू कर पाऊँ, तो इसमें अगर आप मेरी मदद कर सकें, तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा।
जी, बिल्कुल, मैं आवश्यक आपका आपकी समस्या के विषय में सुझाव दूँगा और काफ़ी अ, गंभीर समस्या ये लग रही है मुझे, आपकी बातों से प्रतीत होता है। अ, परंतु आपको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, हर हर जोड़ का इलाज है। तो वैसे ही अ, आपके भी समस्या के लिए मैं सुझाव दूँगा, लेकिन इसके पहले कि मैं सुझाव दूँ अ, कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपको चोट आई थी, तो ये चोट कब और किस तरह की आई थी आपको? आप थोड़ा विस्तार में बता पाएँगे?
जी अ, हुआ ये था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक से जा रहा था और सामने से एक ऑटो वाले ने, पता नहीं क्या हुआ उसको, उसने हल्का-सा कट मारने की कोशिश की और उसके चक्कर में हुआ कि मेरी गाड़ी फुटपाथ से टकराई और मैं <clears throat> रोड की रेलिंग से जाके टकरा गया। फुटपाथ पे जाके गिरा और उसके चक्कर में हुआ क्या कि मेरे घुटने में अ, चोट आ गई और मेरा घुटना मुझे नी रिप्लेस करवाना पड़ा, कहीं न कहीं। तो ये कंडीशन थी। उसके बाद क्या है, मेरी बॉडी में एक खिंचाव रहता है, खासकर मेरे कंधे में और मेरे पीठ में अ, थोड़ा-सा मुझे स्पाइन का थोड़ा-सा इशू हुआ। औ तो मुझे कभी-कभी उठने-बैठने में दिक्कत होती है, कभी मेरी कमर में दर्द उठ रहा होता है, कभी-कभी ज़्यादा चलने में या ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही होती है अ, मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस तरीके के दर्द उठ रहे होते हैं और अम, तो इस तरीके से मुझे कभी-कभी पेन उठ जाता है। कभी-कभी नॉर्मल रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अमूमन जैसे मैं वॉक ज़्यादा कर लूँ या सीढ़ियाँ चढ़ लूँ ज़्यादा, या अ अं कोई अ अ, कुछ उछल-कूद कर लूँ या कुछ भी ऐसा हो जाए, जिससे थोड़ा-सा दर्द वापस उठ जाता है और वो उठ जाता है, तो फिर वो एक बार में झेला नहीं जाता। तो कहीं न कहीं मुझे फिर वो अ, हिदायत लेनी पड़ती है, कहीं न कहीं दवाई लेनी पड़ती है, कोई बाम लेना पड़ता है, तो इस तरीके से मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है। जी।
जी, जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपके समस्या को। तो अगर मैं अ, ये जानना चाहूँ कि ये जो आप अ, आपका जो दर्द उठता है, तो जैसे कि आप कहते हो कि आपने कहा कि आप, जब सीढ़ी चढ़ते हो, तब ये आपको दर्द होता है, जब या आप चलते हो तब आपको ये दर्द होता है। तो इसकी सीमा क्या है? मतलब कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ये दर्द अ, ऐसा महसूस होता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं सह पाएँगे या कितनी दूर आप चलने के बाद आपको ऐसा आभास होता है कि इसके आगे मैं नहीं चल पाऊँगा? मतलब सीमा क्या है, इस दर्द की?
देखिए दर्द की सीमा तो इस तरीके से कह सकता हूँ मैं कि मेरे घर से 100 मीटर दूरी पर मेरी अ, सब्जी मंडी है, वहाँ तक मैं जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 200 मीटर पे मेरे यहाँ से हॉस्पिटल है, अगर मैं वहाँ तक जाता हूँ। तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है, मुझे दर्द उठ जाता है और जब दर्द उठ जाता है, तो मैं हॉस्पिटल में बैठा रह जाता हूँ। तो मैं डॉक्टर से यही कहता हूँ कि बस मुझे लगता है कभी-कभी कि जब घर से चल आता था, तब उतना दर्द नहीं था, लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते पूरा दर्द हो गया है, तो अब आप देख लीजिए क्या है। तो इस तरीके के हालात बनते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते भी कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे अ, सर्दियों के मौसम में धूप सेकने के लिए मैं, छत पे जा रहा होता हूँ। तो छत पे, सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। कई बार मुझे अ, किश्तों में चढ़ना पड़ता है, कई बार ब्रेक ले लेके चलना पड़ता है। नहीं तो वो दर्द बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है। कभी-कभी सर्दी की वजह से भी मुझे वो दर्द उठ जाता है, जैसे कहा जाता है सर्दियों में दर्द अचानक से उठता है ना, तो वो अचानक से सर दर्द अ, सर्दी में दर्द उठ जाता है, तो वो भी थोड़ा-सा तकलीफ़ देता है। और मैं कोशिश करता हूँ घर से भी कि कुछ ना कुछ अपन अ, घरेलू नुस्खे अपना अपना, कर उनको कुछ ठीक किया जा सके बस। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है और फिर दूसरे दिन वैसा का वैसा ही हो जाता है। जी।
जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ और आपकी समस्या और आपको आपके दर्द के विवरण को समझ के मुझे ये प्रतीत होता है कि काफ़ी गंभीर समस्या है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अ, इसके विषय में आपने किसी अ, चिकित्सक या फ़िजियोथेरेपिस्ट से बात की? और अगर आपने बात की, तो उन्होंने क्या सलाह दिया आपको?
जी। अ, जैसे मैंने बताया था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं फ़िजियोथेरेपिस्ट से मिलता था और उन्होंने इतना कर दिया था कि मैं चलना-फिरना दोबारा शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए अ, फ़ायदेमंद रहा। लेकिन अब जब ये होता है कि, मैंने जैसे अभी बीच में एक बार व्यायाम करने की कोशिश की, जैसे मैंने थोड़ा-सा चलना-फिरना शुरू किया या थोड़ा पार्क में जाके एक्सरसाइज़ करने की कोशिश की, तो मुझे वो दर्द फ़िर से उठना शुरू हुआ। तो मैंने फ़िजियोथेरेपिस्ट से पूछा, तो उन्होंने भी ये कहा कि या तो ये है कि तुम इसको डेली रूटीन में लाओ, तो वो दर्द अपने आप धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और तुमको एक आदत भी बन जाएगी अ अ, एक प्रकार से और एक्सरसाइज़ करने की। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि कहीं के भी ना रहें, है ना। डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, मतलब फ़िजियोथेरेपिस्ट से ही मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो एक्स-रे वग़ैरह करवा के देख लो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम अम इसका और इलाज देखेंगे या ऑपरेशन वग़ैरह देख सकते हैं। अब ऑपरेशन के नाम पे थोड़ा-सा मुझे डर लगने लगता है। मुझे लगता है कि कुछ मेजर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए या ठीक है अभी जितना है चल रहा है लेकिन, कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि ऑपरेशन के बाद चलना ही बंद हो जाए। तो इस तरीक़े ख़याल दिमाग में थोड़ा-सा तनाव लाते हैं और थोड़ा-सा बेचैनी पैदा करते हैं। जी।
जी, जी, तनाव और बेचैनी काफ़ी स्वाभाविक है। अ, क्योंकि ये विषय ही चिंतन का है और ऑपरेशन जैसे अ, <clears throat> <clicks tongue> अ, शब्द को सुन के तो और अ, काफ़ी स्वाभाविक है चिंतन होना। अ, <clicks tongue> लेकिन इसके पहले कि मैं आपको सुझाव दूँ अ, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, आपका लक्ष्य क्या है? मतलब आप व्यायाम अ, किस अ, सीमा पर करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप पहले जैसे थे वैसे हो जाएँ या फ़िर आप चाहते हैं कि अभी आप जिस हालत में हैं, उससे बेहतर करें आप? जैसे कि आपने कहा कि 100 मीटर आप चल लेते हैं, लेकिन 200 मीटर में आपको दर्द महसूस होता है, तो क्या आप वो अ, 200 मीटर अ, मतलब 100 मीटर जब आप आराम से चल पाते हैं उसको और बढ़ाना चाहते हैं या नियमंतर रूप से आपको ये दर्द ही हटाना है? और पूरा अपना शरीर का जो है, उसको नियंत्रण आपको वापस लाना है? मतलब आपकी अ, लक्ष्य के बारे में बताइए आप थोड़ा।
जी देखिए, मैं अगर अपने अ, दर्द की बात करूँ तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मेरा ये दर्द कम हो जाए या कम ही हो जाए या छूट जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या है कि मैं अपने अंदर कम से कम इतना अम आत्मविश्वास लेके आ पाऊँगा कि चलो मैं फ़िर से कोशिश कर के देखता हूँ। तो कहीं न कहीं वो एक डर कम करने की कोशिश करूँगा इसी बहाने, मैं तो चाह रहा हूँ मेरा वो डर ख़त्म हो जाए, वो दर्द ख़त्म हो जाए। मैं फ़िर से चलना और अ, उठना, दौड़ना, बैठना इसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो और अगर इतना सब कुछ हो सकता है, तो मैं फ़िर से अपनी एक्सरसाइज़ शुरू करना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं मेरा वेट पुटऑन हो रहा है और मुझे कभी-कभी तो एक सहारे की ज़रूरत पड़ रही होती है, कि कोई साथ में हो जो मुझे थोड़ा-सा चलाएँ-फिराएँ। तो ये कंडीशन जब होती है तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, मुझे अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी कि, वो मेरी वज़ह से क्यों सफ़र कर रहा है। तो मैं इसके लिए थोड़ा-सा चाहता हूँ कि, जो कुछ है थोड़ा-सा व्यवस्थित हो जाए, थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। जी।
जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ और मैं काफ़ी सरल और छोटे सुझाव दूँगा जो आप अ, आराम से जिसका आप पालन कर सकते हैं। और अप अगर आप इसका इस्तेमाल अपने अ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अ, करेंगे तो आप को काफ़ी बेहतर महसूस होगा और आप शायद वापस अ, पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएँ या व्यायाम शुरू कर सकें। तो सबसे पहला मेरा अ, सजेशन ये रहेगा, सबसे पहला मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप धीरे-धीरे और छोटी शुरुआत कीजिए। अब धीर-धीरे छोटी शुरुआत से कहने का मेरा तात्पर्य ये है, कि आप जैसे आप कह रहे थे कि आप पूर्व समय में जिम जाते थे। अब जिम जाने अ, के बाद अ, अनुमान करते हैं कि आप <clicks tongue> दौड़कर जिम जाते थे या पैदल जिम जाते थे, जो कि 2 किलोमीटर अ, दूर पर है। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अ, छोटे-छोटे कदम लीजिए, जैसे कि आपने कहा कि आप 100 मीटर आराम से चल लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए 100 के अलावा आप डेढ़ 100 किलोमीटर आराम से चलिए, है ना? और धीरे-धीरे अपने आप को पुश कीजिए, एक साथ आपको आगे तेज़ी रफ्तार से नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको दर्द का भी संतुलन रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अ, किस अ, चरणसीमा पर अ, दर्द होगा क्योंकि देखिए अ <clicks tongue> कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आपको अकेला महसूस करते हो या आ आपके आस-पास कोई ना हो जो आपकी मदद कर पाए या आपको उठा पाए, आपको संभाल पाए। तो नियंतर रूप से आपको खुद को संभालना है तो कोशिश कीजिए छोटी-छोटी कदम लीजिए और धीरे शुरुआत कीजिए। है ना? और इसके बाद जो मेरा दूसरा सुझाव ये रहेगा कि कोई भी कार्य, कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर या फ़िर अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलकर एक सुरक्षित योजना ज़रूर बनाएँ। क्योंकि वो आपको समझा पाएँगे कि कितने अ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जिम अ, जाने योग्य हो जाते हैं। तो आप उसके बाद भी एक बार उनसे मिलिए और एक योजना बनाइए ताकि वो बता पाएँ कि कितने किलो आप उठा सकते हैं, आप क कितने किलो के डम्बल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्या-क्या एक्सरसाइज़ करना चाहिए क्या-क्या नहीं। तो ये भी एक अ, सुझाव रहेगा मेरी तरफ़ से और एक आखिरी सुझाव मेरा ये है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अ, घर पे ही योग करना चालू कर सकते हैं और अनुलोम-विलोम जैसे अ, तिथियाँ आप कर सकते हैं इससे होगा क्या कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको स्फूर्ति महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप श शरीर के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। अ, आशा करता हूँ कि ये छोटे और सरल अ, उपाय जो मैंने दिये हैं आप इसको अ, इस्तेमाल करेंगे और मैं पूरा अ, आशा करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या से बाहर आ पाएँ।
जी बहुत सरल और सहज तरीक़े से आपने समझाया है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हें अपने जीवन में ढालूँ और अपने शरीर और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अ, बेहतर कर पाऊँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, गुड नाइट।
गुड नाइट आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।